Aku punya temen, Kak, jadi kita itu 1 grup ya isinya ada 3 orang, yang mana ada satu orang yang, mmm, <clicks tongue> selalu tidak menepati janji dan sering banget telat, Kak. Jadi, mmm, eee, kejadian ini tuh udah sampai tahap yang benar-benar buat emosi ya, Kak, ya, karena sesering itu dan bukan sesering itu bahkan kayak setiap ngumpul, udah jadi kebiasaannya tuh dia pasti adalah orang yang paling terlambat dan bahkan membatalkan janji di detik-detik terakhir gitu. Nah.
Ya gimana? Oke. Iya. Wah.
Kesel banget, Kak, karena tingkah lakunya kayak gitu kita tuh sering banget ada konflik, eee, kayak pertengkaran gitu, debat sih debat, eee, di WA gitu ya atau bahkan ketika ngumpul tuh langsung ngomen, mmm, "kamu jangan gitu lah, ini kita udah nunggu berapa lama," gitu. Nah di ya, Kak, kalau mungkin bisa aku jabarin, eee, kita tuh selalu menyesuaikan janji sesuai dengan jadwalnya dia karena, eee, dia nggak sefleksibel itu jadwalnya untuk bisa libur dan ketemuan dengan kita gitu ya. Tapi dia pulalah yang pada akhirnya terlambat dengan janjinya sendiri, misalnya kita ketemuan janji jam 11, eh dia bisa datang di jam-jam 2 gitu, Kak, bayangkan. Terus, eee, dan itu setiap kali ngumpul loh, Kak. Bahkan kita kayak udah ngakalin misalnya gini, "ah kita kan ngumpul jam 11, bilang aja nih sama dia jam 9," gitu, sehingga, eee, dia kan bisa siap-siap lebih cepat ya, gitu, beberes lebih cepat, terus akhirnya bisa nyampe jam 11 bareng kita, gitu, eh taunya tetap aja, Kak, terlambat dia datang di jam 12, jam 1. Nah, itu udah di tahap yang ngeselin banget dan akhirnya sering ada perdebatan nih, Kak, di grup ataupun mungkin secara langsung kayak yang aku bilang tadi. Nah, gimana tuh ya, Kak, eee, cara nyampekkan ke dia kalau jangan jadi kebiasaan? Gitu loh.
Oke. Wow. Iya iya, bener. Oke ya, Kak, ya, eee, aku paham nih dengan situasi, Kakak. Memang kadang-kadang namanya berteman tuh ada temen yang, eee, bagus ada kadang-kadang temen yang ngeselin lah ibaratnya kayak gitu, apalagi kalau temennya ini sering ingkar janji ya, Kak, ya, ingkar janji, sering terlambat gitu kan, nggak menepati janji gitu, dah dan itu memang bikin, eee, orang yang biasanya disiplin waktu jadinya sebel kalau melihat orang yang nggak disiplin waktu, bener nggak, Kak? Nah
Betul. Iya, mmm, betul banget, Kak.
oke. Tapi kalau kayak gitu tuh biasa udah berapa tahun, Kak, kalau boleh tahu, eee, berteman sama temannya, Kakak, itu?
Wah, udah lama banget sih kayaknya lebih dari belasan tahun deh, Kak, mungkin ya, mungkin 15 tahun kali kita udah temenan karena dari SD, Kak, bener-bener dari SD kita temenan, tapi ya, eee, gelagatnya ini kelihatan kayak, eee, dari kuliah sih kayaknya ya karena kita kuliah, tapi dia kayak langsung kerja gitu, Kak, nggak memutuskan kuliah ya dia. Nah, ketika dia udah mulai masuk, eee, ke ranah per kerjaan ya, pekerjaan dia, dia kayak kelinglungan gitu, kebingungan untuk mengatur waktunya jadi ya seringnya telat, Kak, setelah itu.
Udah lama ya. Oh. Oke. Oke paham deh, berarti, eee, karena memang temannya bekerja dan sa Kakak, saat itu sedang kuliah ya, Kak, ya, jadi untuk, eee, temannya, eee, susah untuk mengatur waktu dia untuk, apa ya bertemu gitu ya, Kak, ya. Oke paham. Nah, eee, pernah nggak sih ada kejadian yang men menurut, Kakak, itu fatal banget? Ada nggak kejadian-kejadian kayak gitu?
Iya, betul. Iya, betul banget, Kak. Yang fatal banget ya ini sih kemarin ya, nah itu baru aja tuh kejadian. Jadi, mmm, kita kan 3 orang ya aku dan dia itu rumahnya lumayan dekat dengan stasiun kereta, Kak, dan 1 temanku, mmm, itu langsung ngumpul di tempat yang udah dijanjiin, jadi kita ketemuan janji ketemuan tuh di mall. Dan aku ber-2 nih dengan dia yang, eee, akhirnya memutuskan untuk naik s naik kereta bareng-bareng. Nah, ini kan udah tau nih ya, Kak, jadwalnya bahkan kita nunggu jadwal dia loh, dia bilang, "nanti ya tanggal sekian ya, karena aku udah gajian disitu dan aku dapat cuti," dia bilang gitu, "oh oke," gitu kan. Semuanya dia yang ngarahin jamnya, terus tempat makannya juga dia ngarahin, dan aku dengan sukarela ya ikut, eee, apa bukan ikut, aku ya ngebeliin tiket karena aku tau dia sibuk banget lah nggak akan bisa dia beliin, eee, ini ya, tiket kereta gitu. Nah, saat itu aku udah beli tiketnya tuh di H-2, Kak, terus di setiap H-2 itu ya, di setiap menitnya kalau bisa aku nge-chat dia untuk ngingetin, "hei kita, eee, akan pergi di jam segini ya, kamu harus siap-siap di jam segini minimal," aku udah bilang gitu, Kak, ke dia, "kamu minimal harus siap-siap jam segini," "ah, oke," kata dia gitu. Dibesokannya aku ingetin lagi, "kita kan pergi jam segini nih, kamu maksimal-maksimal banget nyampe jam segini ya," aku bilang gitu, "ah oke oke baik." Dan di hari H, Kak, aku ingetin dia udah dari jam 5 subuh bilang, "kamu bangun, nanti kalau bangunnya telat akan telat juga ke stasiunnya." Dia gak ada respon sama sekali dan tau, Kak, kita kan pergi tuh jam 11.37 ya, nah dia itu di jam 10 pagi, dia belum ada respon chat-ku sama sekali. Disitu aku udah, "ah kejadian lagi nih," aku gitu ya, udah sampe terlalu sering kejadiannya gitu, "ah kejadian lagi nih, dia pasti bakalan telat dan tidak akan, eee, bareng-bareng nih, perginya dengan aku," dan betul saja, Kak, dia terlambat, eee, aku kan udah nyampe stasiun sendiri ya terus aku bilang, "ini udah di stasiun nih," terus, eh, dianya gak ada kabar terus tiba-tiba kayak 1 jam kemudian dia bilang, "ah aku baru nyampe nih di stasiun," gitu. Ah ya udah deh, kita aku dan temanku yang 1-nya udah ngumpul kayak udah makan, i dia tuh telat sampai kayak 3 jam berikutnya dia baru datang, Kak,.
Oke. Oke oke. Tiket ya. Oke. Iya. Baik, oke oke oke, paham paham. Berarti tapi, Kakak, pernah coba misalnya kayak tadi ya kejadian tadi ya padahal sebenarnya, Kakak, udah bagus loh memper apa, memberikan alarm ya, kayak misalnya memberikan, eee, ingatan, apa, eee, kalau besok kamu kumpul loh kalau sampai beberapa kali, Kakak, chat, chatting gitu kan, sebenarnya sudah bagus ya gitu kan, Kakak, sudah memberikan jangka waktu gitu kan untuk mengingatkan dia untuk jangan sampai terlambat, itu sebenarnya sudah langkah yang bagus, gitu. Nah tapi aku pengen tahu alasannya apa sih kalau dia itu terlambat waktu itu, Kak?
Betul! Iya kan, Kak? Oke. Oke, nah alasannya tuh ada aja, Kak, dia nanti bilang gini ya, eee, dia kan udah punya anak ya, aku juga udah punya anak dan aku kalau ngumpul pun pasti bawa anak gitu, jadi kalau aku ketemu pun aku harus ngurusin 2 orang kan, aku dan anakku dan dia alasannya selalu anaknya. Dia bilang, "oh, di jam 10 itu anakku baru bangun," dia bilang. Lah kenapa gak bilang dari kemarin? Kan kita bisip bisa pilih jadwal kereta yang lain kan yang mungkin agak siangan. Tapi dia sendiri yang memilih loh, Kak, di jam 11.37 itu. Dan sebenernya kan itu nggak terlalu pagi juga ya, Kak, udah menuju siang bahkan udah menuju tengah hari, mana kan normalnya lah ya, normalnya kan, ya pagi kan udah bisa bangun nggak sih? Minimal minim maksimal-maksimal jam 8 lah udah pagi, terus udah bisa kasih anaknya sarapan lah, udah siap-siapin baju lah gitu kan. Nah dia di jam 10 tuh belum ada respon kan, memang dianya kayaknya gak niat untuk bersiap duluan nggak sih, Kak? Nah aku tuh sampai
Iya. Bener. Iya, bener bener. Oke.
bilangin ke dia kayak gitu tuh, "ya kenapa kamu yang pilih dijam segitu, eee, kalau memang ribet ngurusin anak? Karena ya aku juga ngurusin anak gitu kan dan akhirnya bisa ngumpul dan on time gitu, kenapa kamu gak bisa kayak gitu?" Ya udah akhirnya, Kak, karena mungkin udah terlalu kebiasaan ya, Kak, ya udah dia nganggap hal ini bukan sesuatu yang harus di iya bukan sesuatu yang harus dipikirkan banget lah kalau udah, apa udah lewat ya udah gitu, toh kita bisa ngumpul, tapi kan ngumpulnya itu udah ngebuang waktuku ti 3 jam lebih gitu, yang harusnya bisa dipakai buat yang lain gitu kan, Kak.
Biasa ya. Oke, ya paham nih situasi, Kakak, kesel banget ya, apalagi udah dia yang sudah membuat jadwal ibaratnya, dia juga yang melanggar gitu kan. Nah kalau aku boleh ya, boleh saran sedikit nih, Kak, mungkin, eee, memang ya kadang-kadang itu, eee, kita itu nggak bisa berekspektasi kepada orang lain gitu kan. Kadang-kadang memang kita pengennya berteman apalagi udah berteman, eee, puluha apa, eee, hitungannya tahunan ya, Kak, ya, bukan yang bulan atau lima belas tahun itu kan menurut aku menurut aku itu adalah waktu yang lama untuk persyahabatan persahabatan ya, Kak, ya. Nah, Kakak juga udah tahu nih tabiatnya seperti apa, kesibukannya seperti apa gitu kan, eee, mau menyalahkan juga susah ya, Kak, ya, karena memang, eee, kondisi setiap orang kan berbeda gitu. Mungkin yang bisa aku kasih saran adalah turunkan dulu ekspektasi dia untuk menepati janji karena mungkin karena sudah kebiasaan akan sangat sulit untuk, apa ya namanya mengubah kebiasaan itu. Kalau misalnya nih kayak tadi janjian jam 10 kok belum dateng gitu, ya berarti, eee, dalam pikiran kita adalah "ya sudahlah mungkin dia tidak bisa," gitu. Nah kalau mungkin kalau pada akhirnya dia nanti, datang gitu kan, datang ya Alhamdulillah kalau nggak datang ya sudah, gitu kan. Karena memang yang pasti yang, Kak eee, yang, Kakak, lakukan itu udah bagus misalnya memberi kabar gitu kan, memberi kabar kita mau ini nih mau, apa ya namanya mau ketemuan di sini dan ketika dia mengiyakan ya sudah berarti kan kita tidak mengingkir apa ya, tidak menyingkirkan salah 1 teman kita gitu loh, ibaratnya kita tetap merangkul teman kita, mau itu teman kita mau diajak ya nggak papa, mau, apa nggak mau juga nggak papa. Ibaratnya ya sudah kita mulai mengikhlaskan gitu loh ibaratnya tidak apa ya, eee, tidak membalas juga ya, ibaratnya tidak membalas apa yang sudah dilakukan teman kita gitu. Yang penting dari 3 persahabatan itu, eee, yang harus eh bukan, yang penting kita itu tetap kasih kabar aja, misalnya, "ah kita mau keluar nih disini," gitu kan, eee, nanti kalau memang dia mau ya nggak papa, kalau dia nggak mau nggak papa. Karena kan walaupun tadi ya, eee, merencanakan tapi tetap aja tidak sesuai gitu kan, ya sudah kita jalankan saja, eee, apa namanya rencana, Kakak, seperti semula dengan teman, Kakak, yang 1, nggak masalah kok kalau misalnya teman, Kakak, itu tidak menepati janji gitu kan, yang penting tidak melupakan teman kita. Itu tuh yang p eee, yang mungkin ya untuk mempererat persahabatan aja gitu kan, eee, kurang lebih seperti itu sih, Kak, yang bisa, apa ya mem mungkin bisa sedikit membantu sih, Kak, gitu.
Bener banget. Iya, bet betul banget. Iya betul banget, Kak. Ah, oke. Ah, oke baik. Ah oke. Ah, iya. Bener sih. Ah, baik. Ah, oke. Ah, baik. Ah iya sih, aku ku tuh selama ini, Kak, ngerasa kalau ngumpul tuh ya harus ber-3 gitu ngerasanya, kalau ya yang 1-nya mungkin, eee, aku tuh jadinya kayak yang 1 juga, eee, is semuanya harus mau gitu kan, 1 mau semuanya juga harus mau itu kut ikut ngumpul gitu. Tapi jadinya aku menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi nih ke temenku 2 orang ini, kalau ya mereka harus ikutan ngumpul lah karena udah kangen banget dan lain-lain gitu kan, pengen ngobrol gitu. Nah tapi memang ya ada 1 teman ini ya yang mungkin kalau dia, eee, pengen ikut atau dia ngerencanain sesuatu, ya aku nggak usah pasang ekspektasi yang terlalu tinggi kali ya, Kak, karena bisa aja nih dia, eee, pertama mungkin aja dia ngebatalin janji di H-1 dan itu udah pernah kejadian juga, terus bisa juga dia mungkin terlambat gitu ya, dan ya kalau misalnya aku udah ekspektasi di udah ekspek dia bakal telat kan aku mungkin, eee, ini ya ya lebih legowo lah ya, lebih ikhlas gitu untuk mem membiarkan itu terjadi gitu ya. Oh, oke deh, aku bakal cobain sih, Kak, nanti saran dari, Kakak. Makasih ya, Kak, aku udah lega banget nih sekarang.
Oke. Iya. Bener. Iya. Iya. Oke. Oke sama-sama, eee, aku merasa senang kalau kamu lega ya. Oke.